ใช่ ก็ความเครียดประจำวันก็ ก็มีบ้างแบบว่า คือส่วนตัวอะค่ะ เออ เป็นคนทำงานกลางคืนแบบดึกเลยเกือบจะเช้า อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ แล้วก็นอนตอนแบบ แล้วก็นอนแต่กลางวันอะค่ะ ใช่ ก็เลยแบบว่า บางครั้งแบบที่บ้าน อะไรอย่างเงี้ย มา มาทักตอนนอน เราก็บอกเขาแล้วว่าแบบ เออ
ค่ะ อืม อือฮึ อ๋อ ค่ะ อือ ๆ ๆ อ๋อ
ไม่ได้นะ แบบ ว่า คือนอนอยู่ อะไรเงี้ย ใช่ ก็รู้สึกว่า แบบ ก็วีนหนักค่ะ แล้วส่วนตัวก็วีนหนัก แต่ก็คือ คือถ้ามันไม่ใช่มีอะไรเรื่องด่วนอะค่ะ ให้พิมพ์มาแล้วกัน แบบพิมพ์มาใน LINE ก็ได้ หรืออะไรเงี้ย เพราะว่า อา ใช่ เพราะว่า
อะฮะ อะฮะ อืม อืม เดี๋ยวว่าง เดี๋ยวตอบ
คือถ้า ถ้ามันไม่ด่วนจริง ๆ ว่าแบบ โอ้โฮ อะไรมันต้องพรวดตอนนี้ แบบทันที อย่างเงี้ย คือ มันก็ไม่จำเป็นน่ะค่ะ
อือฮึ อือฮึ ก็คือ เหมือนรอหน่อยก็ได้ เข้าใจอะค่ะ
อ๋อ เข้าใจไหมคะ? อา ถูกต้อง ๆ ก็คือแบบว่า แบบจะออกไปนู่นนะ จะออกไปนี่นะ คือ <chuckles> คือไม่ได้อยากรู้ คือแบบว่า คืออยากจะนอน อะไรเงี้ย เราคือ คือเรานอน แบบสมมุติเรานอน เรานอนประมาณตี 5 กว่า แล้วแบบมา มาพูดกับเราแบบว่า 8 โมงกว่า เงี้ย คือเราเพิ่งนอนไปแบบ 3 ชั่วโมง หรือไรเงี้ย ใช่ มัน มันรู้สึกแบบ คือส่วนตัวเป็นคนนอนเยอะมาก เพราะว่าการนอนอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพแบบว่ามี มีเสียงนู่นเสียงนี้รบกวน อย่างเงี้ย วันหนึ่งนอนไปเลย สิบสองสิบสาม ชั่วโมง ใช่ อาจจะเยอะนะคะ
แต่ แต่เราเข้าใจนะ อืม อา ๆ ๆ เข้าใจ อือฮึ สาม ชั่วโมง อือฮึ จะเปิดทันที อ๋อ โอ้โฮ เยอะค่ะ อันนี้ก็อาจ อาจจะต้องแบบ ปรับนิดหนึ่งอะ
ใช่ ๆ แล้วก็ อืม คือ คือพอทำงาน Freelance อะค่ะ มันก็ตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วก็ทำงานเมื่อไรก็ได้ ก็รู้สึกว่า ก็ ก็โอเคอยู่อะค่ะ แล้วก็เวลานอนก็ ตั้งแต่อยู่ต่างประเทศอะค่ะ ก็คือจะ
อืม อือ อือ ค่ะ อืม
จะติดการ ใส่แบบ เออ ที่อุดหูอะค่ะ ใช่ เพราะว่าที่นู่นแบบอยู่ Share House ใช่ไหมคะ มันก็จะคนเยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ พอกลับมาไทยก็ อืม ก็ยังใช้
Ear Plug อืม ก็เข้าใจ เข้าใจได้ค่ะว่าแบบ อืม ๆ ๆ แล้วอันนี้เป็นคนที่แบบว่าพอ พอมีอะไรกระทบนิดหนึ่ง ก็คือตื่นเลยใช่ไหมคะ?
ก็ ก็ฟีลนั้นคิดว่า ใช่ ก็ คือพอมันแบบว่า
ตื่น เป็นคนตื่นง่าย
พอมันแบบว่า มันใช้ Earplug อะค่ะ ไปเรื่อย ๆ แล้วมันก็รู้สึกว่าแบบ มัน
อือ
มัน มันต้องใส่อะค่ะ ถ้าเกิดไม่ใส่แล้วแบบมีเสียงนู่นนี่นั่นนิดหนึ่ง เราก็จะรู้สึกแบบไม่โอเค ใช่ แล้วก็ แล้วก็ติดใส่ อันนี้ก็ใส่มาแบบประมาณ 2-3 ปีแล้วอะค่ะ
อ๋อ